Pois, pois, e o pessoal agora costuma dividir um um filme em 2 partes também, né, não no sentido que você falou mas no sentido de realmente dividir, tipo saiu nesse ano exato, exato. Que eu também acho um absurdo, mas enfim, é pessoal faz o que pode para ganhar um dinheiro ali também, né. Essa é a minha sensação pelo menos.
Dentro de 1 ano. Hum. Uhum. É uma pare dá a sensação de ser uma jogada um jo uma jogada de marketing mesmo, né, pra enga para pessoa ali no próximo ano ir ver a 2ª parte, a 3ª parte.
Aham. Sim, sim, sim e também sim, sim, sim e também muita série que você vê que eles estão delongando aquilo, tipo espichando a história pra caber em mais s temporadas pra, sei lá pra bom enfim não quero te jogar um monte de teoria da conspiração, mas eu acho que é só para encher linguiça ali para você ficar preso na tela. E é muito visível, assim, sabe, quando isso acontece, pelo menos para mim.
Para descobrir o final. Uhum. Sim. <laughs> Sim. Tipo. Uhum. Tem uma série tem uma série que falaram que era isso, Lost.
Lost, tá, tá.
Você viu?
Lost cara, Lost. <chuckles> Lost é engraçado, tem uma história curiosa sobre isso cara, porque eu estava vendo Lost, e vi muito depois de de todo o hype, de tudo que tinha acontecido, acho que eu fui ver a série depois de uns 15 anos que ela tinha sido feita, talvez mais.
Conta. Uhum. Aham. Nossa, muito depois mesmo. <laughs>
Foi, foi, e aí eu estava na 2º temporada cara e estava achando fantástico, assim, mesmo sabe. E estava super vidrado nada, nada.
Uhum. Não sabia, não sabia, não não tinha spoiler aí tu não sabia nada da série.
Nada, nada, eu sabia só o que eu tinha visto na série, aí fui comentar com uma cunhada minha, cunhada não, a mulher do meu do meu primo, e ela me jogou o spoiler final assim na cara, "Ah, esse é aquele que acontece tal coisa no final". Cara, eu ainda tinha mais umas 7 temporadas para ver. Enfim, perdeu a graça completamente, eu parei de assistir assim. <laughs>
Ah. Uhum. Hum. Uhum. Hum. Nossa. Olha, com certeza, né, porque s eh, igual aquelas pessoas que vão começam um livro vendo lendo o final, né, que estão tão ansiosas e querem saber se realmente interessa ler esse livro ou não, já leu um final, não tem não tem graça, né.
Pois.